Und nicht, wenn ich halt wirklich Geld bräuchte. Und es ist ja auch 'n gu relativ gut bezahlter Job, je nachdem, was halt du machst. Ähm, und wie gesagt, wir reden jetzt hier nicht von irgendwie Straßennutte, ne? D also, das nicht, aber, äh, wenn du
Vor allem <coughs> Ja, aber auch im Bordell, das ist doch das ist doch
Nö, also aber privat wenn du d halt privat Sachen anbietest und du musst ja auch nicht also, Prostituierte bedeutet ja auch zum Beispiel Domina oder so was, das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen. Vielleicht wäre das 'n Job für dich. <chuckles> Ähm.
Mhm. <chuckles> Äh, ne, ich glaube, dafür muss man muss man 'n bisschen mehr outgoing sein, also, 'n bisschen 'n bisschen exzentrischer, glaube ich. Ähm, okay.
Ja. Ich glaube, dafür muss man auch eher weiblich sein.
Äh, das kommt noch dazu, aber aber es gibt, ne es gibt ja auch, äh, äh, äh weiß ich nicht, ob du schon mal davon gehört hast, es gibt Homosexualität. Äh, und es gibt auch Frauen, die tatsächlich, äh, äh, mal, äh, bezahlte Dienste in Anspruch nehmen, aber da muss man halt wirklich der Mensch für sein. Also, ich bin weder der Mensch, das, äh das in Anspruch zu nehmen, noch je jemand, der das anbieten würde. Ähm, und da
Ich weiß gar nicht, ob's so ist. <chuckles> <chuckles> Nein, ich würde es ich würde es auch nicht in Anspruch nehmen. Ich glaube, ich würde es eher anbieten. Aber, äh, mein Freund sagt auch: „Äh, ne?“ <chuckles>
Und Mhm, und, äh, die Phase, in der ich so gut wie jeden Job machen würde, die habe ich halt schon hinter mir. Also, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ich arbeite seit 20 Jahren und, äh, in den 20 Jahren hatte ich extrem viele Jobs, äh, äh, in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Und, äh, manche, äh, haben mir halt mehr gelegen als andere und manche waren wirklich extrem schlimm. Mein allererster Job war ganz normal Zeitungsausträger, aber nicht also, nicht normal Zeitungsausträger, sondern Sonntagsanzeiger, morgens, sonntags um 6:00 aufstehen und dann irgendwo auf's Dorf fahren und und irgendwelche Zeitungen ausliefern für 13 ct pro Bündel. N ne, pro Bündel.
Mhm. Ja. Mhm, ja, ja. Die Stunde. Ach so, ach so, ja, ja, stimmt, ihr habt ja pro Bündel bezahlt, ja, ja.
Ja, danach habe ich danach habe ich in 'nem Restaurant gearbeitet als Tresen und Servicekraft für, ich glaube, 6,50€ die Stunde. Ähm, also, es ist nicht so, dass ich's halt nicht schon probiert hätte, aber, äh, d d 1. wurde ich sowieso immer gefeuert nach spätestens 1,5 Jahren. Die meisten Jobs hatte ich sehr viel kürzer. Äh, ich wurde immer wegen meiner Persönlichkeit gefeuert, ähm, und, äh, selbst bei ich hatte mal 'n Praktikum beim Optiker. Was meinst du, was ich bei diesem Optiker machen durfte? Ich durfte im hinten im Raum sitzen und irgendwelche Probegläser schleifen und, äh, Schrauben zählen, weil die mich nicht im Verkaufsraum haben wollten. Weil ich d äh, ich war halt arm und hatte halt keine keinen Anzug und so was und keine schicken Klamotten. Und es war halt, äh, äh der Optiker saß halt in 'nem eher Nobelviertel. Und, äh, als Abschiedsgeschenk nach meinem Praktikum, weißt du, was ich da bekommen habe? 'N Nagelknipser.
Mhm. Mhm. Boah, ja. Mhm. Oh Gott, ja. Äh, ja. <chuckles> Oh, wie schön. Ich also ich
Weil mit den Worten: „Weil deine Nagelpflege ist nicht so toll.“

Es ist halt, äh, äh, ich versuche ja irgendwo schon, 'n Kompromiss zu finden. Also, ich habe ja äh, als ich als als Kundensupporter gearbeitet habe für für Otto oder auch für Epic Games, ähm, habe ich ja das das habe ich jetzt auch nicht geil gefunden, aber die Arbeitszeiten waren gut, weil ich halt immer bis 22:00 gearbeitet habe und eben entsprechend erst, äh, bei dem einen um 13:00, bei dem anderen um 17:00 anfangen musste. Und, äh, der Verdienst war okay, es waren halt 14 € bis 15 € die Stunde. Äh, beziehungsweise bei bei Epic Games waren es Dollar, also war es noch bisschen waren, glaube ich, nur 12,50, äh, umgerechnet.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, 'n bisschen weniger, ja.
Ja. Aber es war halt geregeltes Einkommen, es war gut, äh, d äh, und, äh, es war halt alles, was ich auch brauchte in dem Moment ähm, alles gut. Aber
Mhm.
ne? So so was suche ich ja. Ich suche zum Beispiel als Kundensupporter, aber, äh,, ist halt schwierig. Also, mich will halt irgendwie keiner haben, currently.
Ja, aber ansonsten, also die De die Deutsche die Deutsche Bahn biete bildet wieder aus, ne, Lokführer. Ich habe es mir überlegt, die machen auch Quereinsteiger. Ähm, ich habe es mir wirklich ich habe es mir wirklich überlegt, ne? Ich hab mir das angeguckt und ich war so: „Boah, da ist ja schon nice“, aber ich kann nicht, weil die aus die bieten bilden nur im, äh, Dezember aus und wenn es im Oktober wäre, ne? Ich im Oktober gar kein Problem, aber das ist zu weit weg und da kann ich nicht hinfahren, ähm, und das würde halt 'n Jahr dauern und da bin ich dann hoffentlich schon weg und ja. Ah, es wäre so ah, einmal Lokführer sein im Leben, das wäre hätte schon was.
Ich weiß. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.

Genau, und ich suche und ich w und ich suche ja wirklich schon seit Langem auch 'n sicheren Job, aber b bislang also Bewerbungen, die ich schreibe, haben äh, meistens kriegen die entweder gar keine Antwort oder halt 'ne Absage, äh, bislang wurde ich in den letzten 5 Jahren äh, bei, äh, bei 2 Jobs hätte ich halt anfangen können. Das eine war aber dann eben da wurde gesagt: „Ja, aber dann musst du, äh, wenn Corona vorbei ist, halt nach Bratislava ziehen.“ Und, äh, das andere war, äh, wo ne, 3 sogar. Das an das 2. war dann Amazon, äh, die dann aber auch gesagt haben, äh: „Wir können aber dann bestimmen, wann du arbeitest.“ Also, du musst, äh, äh, quasi dich von Montag bis Sonntag freihalten und, äh, erfährst dann vielleicht 1 oder 2 Wochen im Voraus, ob du am Wochenende arbeiten musst. Und die Schichten fangen halt an, irgendwie um 6:00 morgens, äh, ähm, und, äh, enden um 23:00 oder so was. Und je nachdem, in welcher Schicht du bist
Mhm. Mhm. Was? Oh Gott. Mhm. Ja, wobei das ist aber auch normal, ne? Also, das ist halt in vielen Berufen ist das normal.
Ja, aber dann hast du vielleicht a also zum Beispiel bei Otto, dann hieß es, okay, äh, bei Otto, äh, hast du dann mehr oder weniger feste Schichten. Da habe ich zum Beispiel gesagt: „Ich arbeite immer spät, weil ich weiß, dass ich einfach f so früh morgens nicht wach bin.“ Und, äh, die Leute, äh die anderen d
Ja, aber das Leben ist ja auch kein Wunschkonzern. Also, ich glaube, das das muss dir halt eben klar werden.
Ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich nicht äh, wenn es bringt ja nichts, wenn ich nicht wach bin.
Das ja, andere Leute andere Leuten andere Leute sind auch nicht wach und gehen trotzdem zur Arbeit. Also, das ist halt das Ding, du du vers du versuchst dir halt
Wie wie geht das denn? Ich meine damit ich meine damit nicht, dass ich nicht ausgeschlafen bin, sondern im Sinne von, ich wache einfach nicht auf. Ich schlafe noch tief und fest.
Dann musst du an deinem Schlafrhythmus was ändern.
Ne, der ist ja genetisch.
Ne, den kann man ja auch verändern.
Man kann sich dazu zwingen und dann kriegt man Depressionen, das stimmt. Das ist wissenschaftlich ja alles erwiesen, ne? Es gibt tatsächlich genetisch Nachteulen und halt Frühaufsteher. Und, äh, wenn man versucht, den zwangsweise zu ändern, den Schlafrhythmus, kann man das zwar tun, aber dann kriegen die Leute halt eher Depressionen, weil s und sind halt auch nie wirklich, äh, ausgeruht und das bin ich ja sowieso schon nicht, weil ich auch Schlafapnoe habe.
Ja. A aber d d d okay, so wirst du halt nie 'n Job finden, ne? Also, das kann ich dir halt sagen, mit so 'ner Einstellung wirst du ne, wirst du halt nicht, weil du halt immer darauf wartest, dass der Job perfekt auf dich zugeschnitten ist. Aber, äh
Na ja, schon, doch. Es gibt ja Ne? Na ja, ist das nicht ist das nicht das Ideal? Ist das nicht ist ist das nicht das, was man sich wünscht, 'n Job, den man auch machen möchte? Es bringt mir ja nichts 'n Job zu machen, den ich nicht machen will.
Ja, im Ideal, aber ja, im Ideal, aber glaubst du, ich habe irgendwie Spaß daran, irgendwie um 6:00 also, so, ich bin um 5:30 aufgestanden, um meinen Job da zu machen. Glaubst du, ich hatte daran Spaß? Nein, also darum geht's nicht. Ein Job ist nicht dafür da, dass du Spaß hast oder dich verwirklichst. Also, im Optimalfall ja, aber ein Job ist ja primär eigentlich dafür da, dass dass du halt arbeitest.
Mhm. Mhm. Na ja